Nah, ngomong-ngomong soal jalan-jalan nih Kak karena kan, eee, apa ya jalan-jalan tuh sesuatu yang e menyenangkanlah, gitu ya. Nah, kira-kira, eee, Kakak sendiri nih punya enggak saran, eee, yang paling penting banget yang bisa Kakak, eee, berikan kepada orang baru sebelum mereka nih, eee, jalan-jalan ke luar negeri nih? Kira-kira apa nih yang paling penting?
Mmm, yang paling penting nih, pertama ya. Sebelum menentukan juga tempatnya atau negara mana yang mau dikunjung Kak, biasa ini aku, riset dulu Kak, gitu. Eee, apa, seperti misalnya nih ya, eee, cuacanya, di sana tuh musim apa, gitu kan ya, kalau sama-sama aku kan tinggal di Eropa, sama-sama di Eropa ya kan sama musimnya ya, misalnya musim panas di sana juga dan aku lihat berapa derajat, sampai segitunya Kak aku lihat. Karena itu tujuannya kan untuk yang barang kita bawa Kak, gitu kan. Pakaian segala macam, mmm, terus udah git mmm, udah gitu apa sih, biasanya aku lihat juga, eee, kertas-kertas apa yang dia butuhkan, misalkan kayak
Hmm. Hmm. Oh riset. Oke. hmm. Oke. Oh gitu. Paham paham. Hmm.
perlu visa apa enggak. Itu kan makan waktu juga Kak dokumen kayak gitu, heeh. Itu tuh yang pertama itu sih. Aku riset dulu deh. Lihat negaranya, cuacanya, terus, eee, apa, kalau bisa lihat juga kayak, eee, budayanya ya seperti apa. Kan pakaian juga kita musti tahu ya kalau misalkan negara, misalkan yang pakaiannya tuh memang benar-benar yang mustinya ketutup, gitu ya Kak, e jangan kita bawanya kayak bikini dong Kak, yang ada kan ribet ya di sananya ya, gitu mak iya makanya. Entar masa keluar dari hotel bawa pakai seprai gitu kan enggak lucu Kak, gitu Kak, untuk nutupin, heeh.
E oh dokumen gitu, ya? Oke. Hmm. Oh. Oh gitu ya. Salah kostum gitu ya. Bener. <chuckles> Oke, wah terus kalau duit sendiri gimana nih kalau masalah keuangan, nih? Itu diperhitungkan juga enggak, tuh?
Oh iya udah pasti Kak. Aku lihat juga nih biasanya ya, kalau misalkan di Eropa semakin ke timur biasanya lebih murah Kak dibandingkan di Eropa yang di bagian barat. Iya untuk harga-harga biasa aku cek juga. Nah, terus, eee, apa, biasanya aku bisa lihat juga dari hotel-hotelnya Kak. Aku lihat juga berapa harganya, kayak gitu ya. Eee, setelah aku riset semuanya, misalkan cuaca, musim, segala macamnya tuh keuangannya aku lihat juga, "Ini berapa mahal sih?" Kayak harga makanan gitu loh, keseharian. Jadi kita udah bikin kayak budget juga Kak di-planning-in, eee, apa, kayak misalkan heeh, tiket pesawatnya berapa, "Bisa enggak kit kita naik pesawat apa naik mobil." Kalau naik mobil, uang bensin kan Kak berapa kilometer tuh kita butuhin, kayak gitu Kak. Hmm. Iyalah Kak, heeh, aku kan enggak mau entah di sana jadi kayak musti ngamen Kak, nyari uang, kan enggak lucu ya, gitu kan ya, enggak bisa balik, enggak bisa nyanyi akunya kan Kak, gitu. Hmm.
Ada. Hmm. Oh, gitu. Mmm. Menarik nih. Hmm. Mmm. Oh, harus dibikin, ya? Oh, sedetil itu ya Kak ya harus dipikirinnya? Mmm paham. <chuckles> Iya iya iya. <chuckles> <chuckles> Iya iya terus kira-kira nih kalau misalnya mau nyiapin uang itu nih, eee, dalam bentuk dananya tuh, dalam bentuk kes atau dalam, eee, di kartu aja cukup, tuh? Pakai debit atau misalnya, eee kartu kredit gitu, gimana tuh, Kak?
Mmm, sebenarnya sih, kalau aku punya usulan biasanya bawa kartu kredit ya, karena, eee, itu cukup nyaman juga. Misalkan, eee, kita perginya tuh ke Benua Amerika misalkan. Di sana tuh terkenal mau nyewa mobil mereka perlu kayak depo depositnya di kartu kita Kak. Dibuka jadi kartunya. Jadi kalau ada a hal apa dia tinggal nge-charge ke kartu kita. Jadi kartu kredit itu, eee, untuk saat sekarang ya, untuk jaman-jaman sekarang ini perlu deh Kak. Enggak usah banyak-banyak, paling enggak ada deh 1 atau 2, gitu kan ya. Soalnya kalau yang 1 enggak dipakai, enggak bisa misalkan, eee, MasterCard-nya enggak bisa, kita ada visa, kayak gitu Kak. Nah itu credit card, yang satunya lagi kartu debit bank kita, gitu kan, sama uang kontan Kak, uang kes tetap aku bawa juga, gitu.
Mhm. Oh gitu. Hmm. Hmm. Oh tetap di bawa, ya? Oh, aku pikir cuman kartunya aja yang penting tuh. Oh enggak, ya? Oke oke oke oke.
Hmm, perlu kan, heeh. Betul betul, heeh, bawa dua itu. Nah, ini tergantung juga negaranya ya. Kalau di Eropa aku lihat currency-nya juga Kak. Dia pakainya apa. Kalau misalkan uangnya, kebanyakan kalau di Eropa kan yang dekat-dekat kita pakainya euro ya berarti aku misalkan bawa uang kes euro, eee, ya langsung bisa dipakai kan untuk bayar taksi, kan enggak semua taksi bisa bayar pakai kartu Kak. Jadi perlulah gitu uang kecil, heeh.
Hmm. Betul betul betul. Hmm, tapi, eee, kenapa nih kalau dari sisi, eee, budaya nih Kak ya, kenapa sih kita sebelum, eee, ke suatu negara itu kita harus tahu dulu nih, eee, budaya di, eee, tempat yang akan kita tuju nih? Itu kenapa tuh, kira-kira?
Seperti itu. Iya penting sekali. Misalkan, eee, aku sendiri, eee, belum pernah kayak misalkan ke negara Jepang, katanya kebanyakan negara-negara Asia ya, yang aku lihat, misalkan nih, eee, aku sudah lihat juga di sosial medianya atau baca-baca karena aku tertarik ya, suatu hari nanti aku kepengen ke negara itu. Aku bilang penting sekali seperti, eee, tahu misalkan kita belanja di sana, eee, yang aku lihat dari informasi-informasi aku ambil, gitu ya, eee, misalkan kita belanja udah pegang 1 barang, gitu Kak ya, eee, jangan ditaruh lagi.
Eh. Hmm, terus? Oh gitu.
Jadi, kita udah ambil walaupun itu diplastikin, misalkan katakan, eee, apa ya, misalkan ada, eee, sandwich, gitu ya, roti yang udah dibungkus atau daging, kita ambil itu jangan ditaruh lagi terus kita ngambil yang lain-lain, jadi kayak kita pegang-pegang gitu gitu, eee, yang lain-lain. Itu enggak sopan Kak. Mereka enggak senang, itu kan budaya mereka mmm, aku kan juga enggak tahu seperti itu, ta ap tapi alangkah baiknya kalau kita datang ke negara orang sama seperti kita mengunjungin rumah orang Kak. Prinsipnya aku heeh kita kan tamu. Ya hargain dong aturan tuan rumah, gitu Kak, makanya penting banget tuh cari tahu.
Hmm. Mampu enggak? Oh git oh baru tau. Iya iya. <chuckles> Oh git iya paham. Iya. Nah, tapi kalau misalnya gini nih Kak ya, buat orang pemula nih yang baru, eee, jalan-jalan ke luar negeri pertama kali, itu kira-kira lebih baik, eee, dia sendi boleh sendirian atau lebih baik dia ikut grup traveller tuh, untuk seorang pemula, tuh? Bagaimana menurut Kakak?
Kalau mau yang nyaman sih lebih baik sebenarnya ikut, eee, tur ya. Eee, tur itu kan sudah ada kayak, apa sih, yang tur, eee, apa, kayak guides-nya, gitu kan, iyau heeh. Jadi kan, dia tuh didampingin tiap kali kalau ada kesulitan apa kan si kepala turnya ini yang akan, eee, bantu Kak. Misalkan ada surat-suratnya yang enggak betul atau misalkan tiketnya ada yang gimana, dia yang akan sibuk, gitu. Sementara si pemula ini kan ya santai aja ngikutin, tinggal ngikutin kan, seperti itu, tapi kalau misalkan si pemula ini tipe yang, eee, petualang. Lebih seru sih sebenarnya sendirian Kak, kalau dia berani ya menghadapi tantangan ter ter tersendiri, seperti yang aku bilang mungkin surat-suratnya enggak lengkap, gitu kan, naik kendaraan umum dia mesti tahu, mungkin nyasar-nyasar dikit karena dia enggak tahu bahasanya, gitu kan, justru lebih dekat dengan masyarakat setempat, kalau yang berani bertualang sih ya mendingan sendiri, kalau aku bilang.
Oh, heeh. Itinerari itu, ya? Mmm. Hmm. Hmm. Betul. Iya iya. Oke. Oke. Nah, Kak selama, eee, dalam perjalanan, eee, Kakak nih travelling ke luar negeri, ke balik ke Indonesia, gitu ya, nah pernah enggak ada momen di mana Kakak tuh, eee, m ada masalah atau trouble nih di dip selama perjalanan itu? Pernah enggak? Atau entah sakit atau apa, gitu?
Waduh Kak. Mmm, sakit sih, eee, enggak sampai aku tuh. Misalkan, eee, enggak berangkat ya, enggak ya, biasanya ke pusing-pusing gitulah, gitu kan. Aku ada kayak migrain gitu lho Kak, sakit pusing mendadak, gitu, iya biasanya sih aku m ini aja minum, eee, parasetamol atau kalau migrain biasanya enggak tolong ya parasetamol, ada obatnya dari dokterlah, gitu. Jadi, aku itu supaya aku di pesawat bisa tidur, gitu. Nah, e heeh, sedangkan e masalah yang lain, biasanya tuh ada 2 hal nih Kak yang aku tuh sebenarnya kesel sih kalau itu terjadi ya, ketinggalan pesawat Kak.
Hmm. Hmm. Oh gitu. <chuckles> Apa tuh? Oh, oh bisa, ya?
Ketinggalan pesawat salah satunya. Heeh. Itu biasanya bukan karena kaminya yang, eee, terlambat karena masalah cuaca. Jadi, kalau cuaca itu jelek sekali, eee, iya pesawat enggak bisa berangkat tepat waktu, yang ada nunggu kan Kak? Nah, biasanya perjalanannya itu enggak langsung, jadi, eee, turun lagi di negara mana transit, gitu kan ya, kita musti pindah kapal heeh, lain. Nah, itu pernah kejadian Kak. Udah, eee, sedikit waktu untuk apa, eee, nunggu ke ke ke ke kapal yang berikutnya ya, menyambung ke tempat tujuan terakhir, ya udah kita musti lewatin juga, eee, seperti apa kayak bea cukainya lagi, cek lagi, gitu kan, eee, ya udah, yang ada Kak telat Kak. Kita udah lari-lari ya terus orang yang bagian depan itu, yang jaga di gate-nya itu bilang, "Masih bisa, masih bisa, masuk!" Pas aku masuk lari-lari
Mmm paham. Mmm iya iya. Transit ya? Mmm. Iya iya. Mmm, repot. Mmm. Mmm.
udah ditutup pintu pesawat. Itu enggak bisa dibuka lagi. Aduh rasanya mau nangis loh Kak, mau nangis, gitu kan. Wow, tertinggal ya, akhirnya ya, eee, kita musti cepat-cepat kan ngambil aksi, "Gimana nih untuk kapal yang berikutnya?" Ini kan enggak kayak bus ya Kak ya, maksudnya enggak 10 menit terus berangkat kapal berikutnya kan dan kapal berikut kan udah ada heeh, penumpang lain gitu, udah penuh juga. Wah itu benar-benar stres Kak. Enggak enak banget itu masalah.
Waduh sebel. <chuckles> Nah Betul Setuju setuju. Wah berarti kalau Kalau kayak gitu, eee, sebagai traveller pemula itu, ini harus diketahui juga, ya Kak ya, kejadian-kejadian atau hambatan-hambatan yang sering terjadi di dalam perjalanan ini, ya? Kalau gitu.
Betul. Heeh. Persiapan mental juga ya karena itu aku bilang kalau misalkan, eee, mau pertama kali kan mungkin agak sedikit takut, enggak tahu ya entar gimana, bahasa esga g kayak kurang percaya dirilah, gitu ya, tapi pengen pergi. Lebih baik ikut tur karena itu kejadian seperti ini i eee, bisa juga walaupun ikut tur ya, nanti yang yang, eee, apa, pendampingnya itu loh, tour guide-nya itu yang akan atur, jadi tinggal si pemula, eee, traveller ini akan santai-santai aja Kak, gitu, ngikut aja kan. Hmm, ikut rombongan.
Oke paham. Iya setuju sih. Oh gitu. Betul. Iya. Jadi belajar dululah ya dari, di awal, eee, sama orang yang sudah berpengalaman baru nanti kalau udah, eee, ada pengalaman baru bisa jalan sendiri gitu, ya? Oke.
Betul seperti itu, heeh.
Nah, kalau dari sisi bahasa nih Kak nih, eee, perlu enggak misalnya traveller itu, eee, pakai, mmm, apa, memahami bahasa Inggris tuh sebagai bahasa, eee, global di dunia itu?
Alangkah baiknya bisa bahasa Inggris.
Mmm oke.
Alangkah baik, kalau enggak kan, eee, yang negara dituju itu bahasa asing, ya Kak ya, dan kadang-kadang juga ada yang malah tidak bisa bahasa Inggris sama sekali, ya udah deh itu benar-benar, eee, nasib aja deh gitu ya, tapi perlu juga ya. Maksud aku nasib aja tuh, eee, ada pernah sekali, eee, kami juga gitu berkunjung orang-orangnya enggak begitu paham bahasa Inggris gitu Kak, tapi kan breas biasanya bisa lihat juga gambar juga. Kalau misalkan makan kan yang penting kayak makan, terus kan ter eee, angka-angka biasanya kan sama Kak. Kayak misalnya untuk bayar-bayar, gitu kan. Ditulis aja, jadi kita pakai bahasa, eee, iya tangan dan kaki, badan, gitu lho Kak <chuckles> bahasa tubuh, heeh.
Mmm. Iya paham. <chuckles> <chuckles> Oh, terus terus. Betul betul. Hmm. Oh, body language? <chuckles> bahasa tubuh, ya? Mmm, oke oke, heeh, tapi kalau dari Kakak sendiri kan Kakak sering, eee, travelling nih ke Indonesia, ke luar negeri, gitu ya. Nah, eee, kira-kira tipsnya apa nih? Buat kalau ke Indonesia bagaimana? Kalau ke luar negeri itu seperti apa? Gitu, ada enggak tips, eee, simpelnyalah, gitu?
Hmm, tapi tapi kurang fleksibel ya, kurang nyaman, kalau aku bilang sih. Iya. Kalau simpelnya ya pulang kampung nih, misalkan, kan udah jelas ya aku tahu gimana kan karena pulang kampung, gitu kan, kenal sama negaranya, bahasa? Ya udah enggak dipersiapkan lagi aku bisa bahasanya kan, budaya? Aku juga udah tahu, gitu. Jadi risyretnya risetnya itu lebih sedikit dibandingin kalau keluar, eee, apa, kel keluar negeri yang negara yang benar-benar aku tuh enggak tahu gitu, ya budaya beda. Nah, kalau ke Indonesia misalkan, eee, aku udah tahu misalkan untuk surat-surat juga udah aku tahu, gitu kan. Nah, eee, karena aku udah warga negara asing, eee, cari tahu juga apakah aku membutuhkan sebagai warga negara, eee, di sini visa perlu apa enggak dan berapa lama aku boleh tinggal, gitu kan, di sana. Itu penting, kalau aku enggak mau juga nanti yang ada aku nanti disuruh pulang balik ke sini, gitu, padahal liburan aku belum selesai, kan sedih juga Kak, gitu kan. Soalnya daftar makanan aku panjang ya, banyak <chuckles> aku mau kenyang dulu, gitu kan. Ya udah tuh, udah dari situ, misalkan karo itu pertama tipsnya. Perlu enggak kita, e visa apa enggak, gitu kan. Ke-2, eee dari pengalaman aku keting apa, Kak, kadang kan kehilangan barang Kak, koper.
Hmm. Iya. Hmm. Betul. <chuckles> Oke. Iya iya. Oh gitu. Mmm paham. Belum kulineran, ya? <chuckles> <chuckles> Iya iya. Hmm. Oh aduh, terus gimana, tuh?
Heeh. Jadi, caranya sekarang supaya liburannya tidak bikin jadi kita tuh stres, aku bagi. Misalnya kita, eee, perginya ber, eee, berdua, atau bertiga, berempat. S ada kopernya kan 4 kan Kak, aku tidak lagi naruh, misalnya koper satu aku, koper dua suami, koper tiga anak, enggak. 4 koper itu, eee, s masing-masing 1 koper untuk 4 orang, ke 2 koper juga untuk 4 orang, aku bagi tuh bajunya. Jadi kalau ada koper yang hilang 1 atau 2 aku masih bisa, eee, yang dengan koper yang 2 itu kan a masih komplit barang-barang kami berempat, misalkan gitu Kak.
Mmm. Mmm. Heeh, betul. Oh gitu. Betul. Oh gitu.
Karena itu mengurangi rasa stres juga. Iya. Sama di, eee, koper yang dibawa ke kabin, aku selalu bawa, eee, serep Kak 2 baju setel baju, eee, ada sikat giginya, gitu kan, kalau bangsanya, yang, eee, apa sih, cairan kan sekarang ini enggak boleh masuk ya kalau lebih dari 100 mililiter kan?
Mhm. Iya betul. Iya iya. Nah
Itu sih bisa, eh, kita bawa sedikit, eee, atau, eee, beli aja gitu lho di tempat, eee, apa, eee, yang misalkan kita tuh nyangkut ya di di term eh, di apa, di airport yang e transitnya itu lho Kak, kita beli aja, kan mereka ada juga toko, gitu Kak. Heeh, seperti itu, aku selalu begitu supaya nggak stres.
Oh iya iya paham. iya, wah berarti e Ternyata persiapan untuk ke luar negeri, jalan-jalan ke luar negeri itu tidak segampang yang dipikirkan orang-orang ya, ternyata ya. Wah seru juga nih sih tapinya, tapi berarti benar ya rekomendasi Kakak tuh kalau orang pertama baru keluar negeri itu lebih baik dia, eee, dengan grupnya aja, ya? Dengan pakai agen tur atau misalnya, eee, dengan teman-temannya yang sudah berpengalaman, mungkin seperti itu kali ya Kak, ya?
Hmm. Betul, gitu. Kalau yang kurang suka, misalnya petualangan dan mau yakin aman perjalanannya paling enggak ya berdua sama teman yang sudah berpengalaman, gitu, supaya maksudnya kalau e nyasar masih ada teman, gitu Kak, enggak sendirian kalau aku kayak gitu juga sih tipenya ya <laughs> malas nyasar sendirian jadi ngajak-ngajak temen itu nyasar berdua mendingan daripada sendirian, kayak gitu, atau ikut tur lebih aman. Itu sih tips aku. Hmm.
Mhm, iya iya iya. Betul betul. Oh iya sih. Oke, wah menarik sekali nih ngobrol-ngobrol kita nih. Terima kasih banget lho Kak loh, et banyak sekali nih tips yang didapat dari obrolan kali ini nih dan keren-keren tipsnya nih Kak. Terima kasih sekali lagi ya buat waktunya Kak.
Terima kasih juga Kak. Iya, sama-sama Kak. Sampai jumpa ya Kak.
Oke sampai ketemu lagi.